Mmm, nggak sih, Kak. Aku biasa tidur 5 sampai 6 jam juga udah cukup ya. Walaupun kadang pas bangun pusing ya. Cuman kayak kalau di aku tuh lebih ideal tidur sebentar, Kak, daripada tidur lama. Kalau misalkan tidur lama nih sampai kayak 7 sampai 8 jam itu biasanya nanti tuh kayak ngantuk gitu terus, Kak, bawaannya pas, eee, kita ngejalanin aktivitas gitu kayak jadi lemes, kalau aku kayak gitu. Malah kalau misalkan aku tidur cuman 5 sampai 6 jam itu, ya aku malas, eee, semangat terus juga nggak pernah ngerasa ngantuk, kayak gitu sih, Kak.
Oh, oke. Heeh heeh. Heeh. Oh, paham paham. Oh. Mmm. Oh, menurut Kakak kenapa tuh, Kak, kalau misalnya Kakak tidurnya 8 jam tuh lebih lebih bisa, apa, ngantuk dibanding Kakak tidur 5 sampai 6 jam gitu? Apa sih perbedaannya?
Mmm, kayaknya tuh kalau menurut aku karena kalau 8 jam tuh kita udah apa ya, Kak, ibaratnya kayak nempel sama kasur gitu loh. Kayak udah yang terlalu lama sama kasur terus jadi kayak males bawaannya. Kan kalau misalkan 5 sampai 6 jam mungkin kayak, "Ah, ya udahlah," cuman kayak nempel doang bentar gitu kan kayak gitu. Jadi kayak mungkin ya mhm, mungkin jadi kayak langsung nggak yang nggak yang mageran sih menurut aku, kayak gitu sih, Kak, itu kayak konspirasi aku.
Heeh heeh heeh, paham, iya. Iya. Oh, nempel tidur ya langsung ya. Mmm. Oh, menarik nih. Berarti kalau misalnya Kakak itu tipenya orang yang, e ketemu langsung tidur atau kayak habis skincare-an udah bersih semua kayak main HP dulu baru bisa tidur, kayak gitu?
Mmm, aku sih jujur aku tuh ini, Kak, insom sebenarnya. Jadi aku tuh selalu tidur di atas jam 12.00 malam semenjak aku skripsi waktu itu, dan aku kayak udah ngebiasain nih tidur kayak mau di ja di bawah jam 12.00 tuh nggak bisa, kok apalagi kalau di hari itu tuh aku tuh benar-benar nggak ngelakuin aktivitas yang capek banget gitu, Kak. Jadi aku kadang ya sebelum tidur tuh suka, eee, scroll TikTok dulu atau kayak buka IG, mhm, betul. Dan itu tuh kayak, aku tuh nggak pernah kayak orang-orang yang sampai kayak orang-orang kan kadang suka kayak ketiduran sambil scroll TikTok gitu kan. Aku tuh benar-benar nggak pernah gitu, Kak, jadi aku kadang suka ngerasa ngantuk sendiri kayak capek gitu. Udah capek kayak matanya tuh kayak baru aku bisa tidur dan itu juga mhm, dan itu juga enggak enggak ketiduran. Jadi kayak emang ngerasa ngantuk, ya udah langsung taruh HP kayak gitu.
Mmm, oke oke. Heeh. Mmm, oke oke. Ya. Oh. Heeh. Oh, baru bisa tidur gitu ya? Iya iya iya iya, ada. Langsung bisa tidur gitu ya. Oh, oke oke. Itu berarti insomnia itu emang gara-gara ngerjain skripsi atau sebelumnya emang ada insomnia gitu?
Emang karena ngerjain skripsi sih, Kak, waktu itu. Karena kan aku tuh dulu, mmm, ngekos kan, Kak. Nah, kalau ngekos tuh apa ya, bawaannya tuh kayak pengen keluar rumah mulu terus ngerjain skripsinya tuh kayak kayak pengen di kafe gitu kan bareng teman-teman yang lain. Nah, kadang tuh, itu jam 1, jam 2 apa, subuh bahkan baru pulang. Nah
Iya iya. Paham paham, sih. Heeh heeh. Heeh. Tapi pernah nggak, Kak, ini apa, ketiduran pas ngerjain skripsi gitu?

Oh, kirain kayak, kalau pas weekend pagi bisa tidur gitu, kayak atau seharian gitu, tidurnya pas weekend.
Mmm, nggak sih Kak, soalnya kalau kayak gitu tuh, juga jadi kayak nggak produktif, nggak sih Kak?
Iya sih.
Iya, gitu. Jadi, makanya aku kayak, ya sebisa mungkin ya, walaupun bangunnya agak siang, tapi nggak tidur seharian kayak gitu, jadi kayak sebisa mungkin emang aku di hari itu ngelakui ngelakuin sesuatu hal yang emang, eee, bisa membuat aku produktif, gitu.
Paham sih. Mhm. Oke oke, paham paham, menarik. Mhm, oke, eee, selama beberapa bulan ini, atau selama Kakak hidup nih. Pernah nggak sih Kakak nge ngerasain susah banget untuk tidur, kayak gitu? Selain insom tadi ya, di luar insom tadi ya.
Mmm, pernah tuh Kak. Mhm, pernah tuh Kak, aku itu benar-benar lagi banyak banget pikiran. Aku nyampe hampir 2 hari tuh, kayaknya nggak tidur.
Heeh. Oke. Tapi kenapa tuh, banyak pikirannya Kak?
Karena, waktu itu benar-benar yang lagi, apa ya Kak, ya masa-masa kuliahlah Kak, banyak tugas, terus lagi kayak kita dikejar deadline kayak gitu, nah waktu itu kayak, mmm, aku kepikiran, stress gara-gara waktu itu, aku kan dapet kelompok yang emang benar-benar kayak, bisa dibilang, eee, nggak mau kerja gitu Kak, waktu itu tuh. Jadi, yang kerja tuh cuman aku yang handle semua tuh aku, jadi tuh benar-benar kayak ngerasa capek, terus juga aku kepikiran kayak, aku ngerasa kayak aku tuh dimanfaatin sama mereka, kayak gitu. Tapi ya, sebenarnya aku udah kayak minta saran ya, sama temen aku gitu kan Kak, kayak "Aku tuh sebenarnya, eee, apa namanya ada yang kurang nggak sih dari diri aku, atau kayak gimana?" Gitu, sebenernya tuh, "Ya. nggak ada" kata temen aku, mungkin ya emang kayak merekanya aja, eee, ya emang orangnya kayak gitu gitu, mungkin kan kayak kata temenku kayak gitu, tapi nggak bisa Kak, tetep aja aku kayak jadi kepikiran, nah jadinya ya gitu.
Mhm mhm, paham paham. Iya, kebayang sih. Mmm, iya iya iya iya, paham. Oh, ah, iya iya iya, paham. Heeh. Iya. Mmm, iya iya iya, paham paham. Makanya jadi susah tidur, gitu ya?
Mhm, susah tidur.
Terus kalau susah tidur gitu biasanya Kakak ngapain Kak, biar bisa langsung tidur nih? Atau emang dibiarin aja tuh, susah tidur sampai nggak tidur?
Aku biasanya dibiarin aja sih Kak, jujur. Karena, kayak heeh, karena aku kayak kalau mau, apa namanya, mau maksain banget buat tidur juga, pasti nanti tuh kayak kebangun gitu loh Kak, jadi misal kita tidur nih, e jam 10.00 misal ya, jam 10.00 terus nanti tiba-tiba jam 1.00 tuh kebangun, terus nanti nggak bisa tidur lagi, baru bisa tidur laginya nanti subuh kayak gitu itu lebih lebih nggak enak sih Kak, karena kayak pusing jadinya ka ke ke aku efeknya pusing mhm, kayak gitu.
Oh, gitu? Heeh. Iya. Oh, iya iya, ngerti ngerti, paham banget sih. Iya iya iya iya. Heeh heeh, iya sih. Terus, eee, kalau misalnya pas lagi bulan puasa nih, pas bulan ramadhan tuh, kan tidurnya pasti, habis buka terus sholat tarawih, terus nanti kan pasti bangunnya pagi kan, kita kan, jam entah jam 2, jam 3, gitu kan, untuk nyiapin, atau makan sahur. Itu nga ngaruh nggak Kak, di productivity kayak ke produktivitasnya Kakak ketika kerja, pas lagi bulan puasa itu, karena kurang tidur?
Iya.